Oui, alors, moi j'ai la chance d'avoir mon le mon bac en fait, mon compost qui est à 10 m on va dire de ma cuisine, donc oui.
Et tu as un jardin, du coup? Ouais.
Voilà justement j'ai un jardin, donc je fais un potager, heu heu, en hiver et en été, donc oui, je me resserre de cette terre qui qui m'a qui macère, heu, bah, tous les ans on va dire, justement pour, heu, recycler tous ces déchets, mais après voilà, j'ai pas non plus beaucoup de déchets verts, heu, ça va être vraiment plus, heu, quelques quelques épluchures et encore les épluchures, je m'en resserre souvent, soit pour faire des soupes, soit pour faire des chips, heu voilà, exact
Ouais. Ouais, ouais d'accord, donc en fait, tu arrives toi, déjà à très bien recycler tes légumes, heu, à ta manière pour rien perdre quoi.
Exactement.